Magandang hapon.
Hello. Ayun magandang hapon din 'no, kamusta ka?
Ayun, okey din naman po. Medyo nagpapahinga na. Tsaka, masaya ako ngayon, eh.
Oo. Ako rin 'no? Nagpapahinga lang ako ngayon, at maya-maya siguro bababa ako. Kasi nakita ko kaninang tanghali nagpre -prepare yung nanay ko ng ano, eh, pangluto ng maruya. So kakain ako mamaya, mm. <chuckles> Ano siya para siyang saging, saging siya na ano, parang may harina, tapos saging. Basta yun, masarap siya.
Mm. Mhm. Ayun. Ano po yung maruya? Ano po yung maruya? <chuckles> yun naman ako. Ah. Ah, para pong ano parang, ah, kasama po yan 'pag tinitinda yung banana cue?
Oo, oo, banana cue, turon ganun, magkakasama sila. Ha?
Ah, okey, ay yung mga dikit-dikit. Yung mga dikit-dikit po?
Oo yun, oo, oo, tas may asukal 'di ba? <sniffs> Ayun so 'eto no? Hmm. Sige, sige.
Ah, okay yun. Ayun. Hmm, ayun po napatawag ako, hmm. Napatawag 'ko kasi, parang ano, parang tawag dun, um, medyo nato-torn ako dun sa boss ko, parang ano po kaya sa inyo, yung parang katangian ng isang mabuting boss, mm.
Hmm, oo. Mm, no, ah, para sakin 'no kung ako yung empleyado 'di ba? Gusto ko yung boss na ano, na inspirational 'di ba? Yung mai-inspire talaga na mag work. Di ba, kasi may mga boss na ano, eh, na hindi na nga inspirational, 'di ba, hindi pa magaling humawak ng tao, 'di ba? Di ba mas maganda yung boss mo, yung inspirational. Yung bibigyan ka ng ano, eh, ng lesson. Hindi lang sa buhay 'di ba, pati na rin sa trabaho 'di ba? Kasi ano yun, eh, um, one way din yun para ma-motivate yung ano, yung mga, ah, empleyado na mas galingan nila or mas ibigay pa nila yung best nila sa trabaho. Saka isa rin sa magandang katangian ng boss 'no, yung pinapa pinapabayaan nila yung empleyado nila na ano, na magkamali. Oo, mm. Kasi may may mga boss na ayaw nilang nagkakamali yung empleyado nila, pinapagalitan agad 'di ba? Binibigyan agad ng memo. Pero sa isang bagay naman, hindi naman maiiwasan 'no, na nagkakamali tayo, 'di ba? Tao lang hindi naman tayo, hindi naman tayo perpekto, 'di ba? Pero, kung nagkamali yung empleyado mo kailangan, ano sabihan mo siya kung ano yung pagkakamali niya, 'di ba? At, ah, at sana hindi niya naulitin 'di ba? Ikaw ba ano sa tingin mo, ano yung pinaka-importanteng katangian 'no ng isang
Mm. Hmm. Ayun, opo. Ayun, oo. Hmm. Mm. Ayun. Totoo. Mm. Ah, okay ang ganda nun oo. Mm. Hmm. Hmm. Ayun, oo. Opo. Ayun, ang ganda nung, ang ganda nung ano, nung sinabi niyo, na hinahayaan magkamali, 'no? Kasi, hindi naman agad-agad matutunan, 'di ba? Saka parang nakaka-enjoy din po. Parang ang ganda panoorin kung ako yung boss, tapos nakita ko na parang nagkakamali siya, tapos ngayon sobrang galing niya na, 'di ba? Parang malaking ano din yun sa kanila, parang kumbaga ano, ikinagagaling din nila nun magturo 'di ba?
<chuckles> Oo. Mm. Mm. Mm. Oo, oo. Oo. Oo, oo saka naman 'no, wala namang empleyado lalo na kung bago 'no, wala namang bagong empleyado na magaling agad, 'di ba? Yung mga boss na yan, lahat yan dumaan din sa pagiging empleyado 'di ba, lahat sila. Oo, oo, kasi oo, kasi syempre hindi naman sila agad pagpasok diyan sa kompanya ay boss na yan 'di ba, di ba? Mm, gusto mo rin naman sa sabihin natin ilalagay mo yung sarili mo dun sa empleyado, gusto mo rin naman yung boss mo 'di ba, yung hindi naman ano, ah, yung papabaya ay 'di yung I mean mabait 'tsaka, ah, tutulungan kang umangat, 'di ba?
Mm. Yun nga eh. Oo, 'di ba? Tsaka sana mas kinder sila. Mas mabait sila sa mga nagsisimula pa din lang. Nga eh. Hmm. Hmm. Totoo, ikaw po ba gusto niyo maging boss? Or boss na kayo. Boss na kayo, 'no? <chuckles>
Hmm. Ah. <giggles> Oo, ano na ako, ah, siguro ano rin, nakuha din sa ano, sa sa paghihirap, 'di ba? Ayun. <chuckles> Oo.
Ayun, boss ka na po talaga. Boti buti buti tama yung natango natanungan ko.
Mhm, ayun.
Puwede po bang mag-apply sa inyo?
<laughs> Hindi ko alam, 'no, kung hiring, malay natin, di ba? Oo. Pero ano sa tingin mo 'yung mas mahalaga, 'no, pagiging mahigpit o pagiging palakaibigan ng isang boss? At bakit?
<giggles> Ah, ayun lang. <laughs> Mm. Ayun, kung kung ako po ang mag-a-ano ngayon, tapos kayo 'yung boss ko, um, nararamdaman ko po na sobrang palakaibigan niyo, and feeling ko, ano, mas mas okey yun. Pero dapat alam niyo 'yung parang ano, parang kapag nasa work, boss, pero kapag labas ng work, parang iyon puwedeng makipag-ano kasi mas nase-set pa din 'yung boundaries eh, minsan
Mm. Oo. Oo, oo. Totoo yon, mm. Mm. Mhm, mm.
Minsan, though, okey siya, minsan kasi nasobrahan din sa familiarity, 'no. Tapos ’yon, 'pag sobrang higpit naman, baka matakot na ’yung empleyado mawalan ng motivation, maging sobrang, um, tawag don, pili or anxious 'pag gumagalaw, and kapag sobrang pala kaibigan naman, minsan nawawala din ’yung respeto, kagaya ng kaninang sabi ko. Oo.
Oo. Oo. Totoo. Mhm. Totoo. Mm. Oo. Oo, oo, parang oo. Oo, oo. Mm. Oo, totoo, alam mo kung ano 'yung pinaka ayoko pagpapasok ka ng room, tapos lahat sila tatahimik kasi nandun ka na. <chuckles>
Oo. Ah, ilang beses niyo po yun na experience?
Ay hindi naman ako ganon, grabe ka naman. Ah, ano pero ako naman kasi ano, eh, hindi naman ako talaga ano sabihin natin manager, pero hindi naman ako talagang mataas na mataas yung ano no, yung posisyon di ba, pero
Ay, eh. <chuckles> Mhm. Ay hindi po humble lang kayo nararamdaman ko. <chuckles>
Pero ano para sakin mas okay talaga yung ano nung pagiging pala-kaibigan ng boss. Di ba kasi lahat din naman kayo tao, lahat naman kayo empleyado no, hindi naman porket boss ka akala mo ikaw na may ari ng kompanya, empleyado lang din naman yung mga boss di ba. Sabi ko nga ano, eh, ah, siguro importante din yung sinabi mo ano na dapat meron ding ano, um, respeto, may boundary di ba kung nasa trabaho tayo seryoso tayo. Ah ah, alam alam, mo kung ano yung boundary ng trabaho natin di ba? Pero pag nasa labas tayo, na wala tayo sa trabaho, ayun kaibigan kaibigan yung turing ko sa ano, kasi nung ako rin naman nung hindi pa ako ano na promote sa ganito ano ganon din naman yung ginawa sakin nung mga, naging boss ko, eh, na naging kaibigan ko rin talaga sila outside of work. So parang ano parang sino ba naman ako para ano di ba, para maging mahigpit o maging ma malupit na ano di ba na higher up di ba ikaw ba, ikaw ba?
Mm. Totoo. Mhm. Boundary? Oo. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm. Totoo po, grabe. Grabe, sobrang sobrang bilib na po talaga ako sa inyo. <chuckles> Pero yun po totoong dami kong na agad natutunan na grabe ilang minuto pa lang. Pero yun po, ano parang yung gusto niyong sabihin ano parang firm kayo pero fair no tama po ba? Oh, yung ganyan parang
Grabe, grabe naman yun. Oo, oo, mm. Mm. Oo totoo kasi hindi talaga maiiwasan yung ano, eh, yung syempre 'pag 'pag, ah, nasa posisyon ka na yung may favorite ka.
Mm. Oo.
Di ba hindi talaga maiiwasan yung para sakin okay nga yun, eh, na may favorite ka, kasi meron kang isang tao na nakikitaan ka ng potensyal. Mhm, pero syempre, mm, sige
Opo, ayun at siguro oo, siguro dahil nabanggit mo po yun, parang ano po pan, pano niyo ba parang ano yung paraan niyo ng mga pakikitungo sa mga empleyado or sa mga mas nakakababa sa inyo or mga hawak niyo po ganon?
Mm. Mm. Mm, ako ano ko, eh, gusto ko mala madali nila akong lapitan. Mhm, ayoko yung takot sila na lalapit sakin, mhm, so talagang kinakaibigan ko sila oo pag wala kaming pag wala kami sa work para lang kaming ano magkakaibigan, oo inuman, ganon talagang ano tropa tropa. Pero pag nasa work talagang ano alam naman nila na ano trabaho ay trabaho di ba, mhm, pero ano mm.
Approachable talaga no? Mm. Mm. Opo. Ayun, oo. Oo, tsaka ano no, parang yun po dahil nabanggit niyo, parang Yun nga, kung kagaya ko po yung go boss niyo, kapag ganyan ka-supportive 'no, parang mas mataas talaga yung parang moral, mataas din yung tiwala sa isa't isa tapos ang pinakamahalaga, um, yung communication 'no. Parang okey talaga kasi, narerespeto lahat. Oo.
Mm. Mm. Oo. Totoo. Oo. Oo. Oo. Totoo. Mm. Saka alam mo yung ano alam mo totoo 'to 'no. Parang nag-i-stay ka hindi ay, umaalis ka sa isang trabaho, hindi naman talaga dahil doon sa trabaho, di, ba? Madalas yun dahil sa boss. Mm. Naku, na-experience ko na 'yan noon 'no na meron akong boss na dahil sa kanya, kaya ako nag-resign. So talagang ano, talagang, ah, malaking factor talaga yun kung sa ugali ng boss mo, mhm.
Hmm. Oo. Totoo. Mm. Mm. Malaking factor 'no? Oo. Ayun.
Mm. Ikaw ba 'no, eh, may mga karanasan ka ba kung saan ang style ng boss ang nakatulong o nakahinder sa trabaho sa'yo?
Mhm. Ayun. Siguro yung isa kong ano, yung isa kong boss dati kasi mahilig siya mag magbigay ng clear direction pero alam mo yun, nando'n pa din yung freedom. Kaya nando'n pa din yung freedom para ma-execute yung, ah, pinapagawa niya ng sarili ko. So, parang may ano pa din, may touch ko pa din talaga. Parang hindi lahat ko ginawa na parang robot ako na kinontrol. Kasi hindi naman ano eh, hindi naman kailangan i-micromanage, opo. Oo.
Sa trabaho niyo. Mm. Oo, oo. Oo, oo. Mm. Totoo, totoo. Oo. Oo, oo. Oo. Oo. Oo. Oo, totoo. 'Di ka niya ano oo yun, yun yung sasabihin ko, hindi ka niya minicromanage. Oo, oo.
Oo. Kasi, humingi naman ako ng tulong, nando'n din naman siya. Pero no'ng binigay niya yung tulong, hinayaan niya din naman akong i-execute, so mas maganda, 'di ba? Oo.
Mm. Mm. Oo, oo. Oo, mas maganda kasi ano eh, um, hindi yun ano eh, parang tinuturuan ka rin niya, di ba? Na maging maging okey yung trabaho mo 'no kasi pinapabayaan ka niya. Yun nga yung sinabi ko kanina eh, pinapabayaan magkamali 'no. Yung iba, lalo na yung mga boss na nagmamicromanage, ayaw na ayaw niya na nagkakamali ka.
Mm. Totoo. Mm. Totoo. <laughs>
Oo. Kasi ano yun eh, um, parang galit siya lagi 'pag nagkakamali, pero yung boss na effective, talagang okey lang magkamali pero dapat ano, matutunan.
Oo. Natututunan 'no? Oo.
Sa pagkakamali mo na yun, mhm.
Tsaka ano 'no, parang 'pag yung boss, parang sobrang passive na parang walang feedback, walang guidance. Parang nakakalito kasi 'di mo alam kung okey ba 'to o mali ba 'to, di ba?
Hmm. Oo. Bakit pa siya naging boss kung hindi siya nagbibigay ng feedback, 'di ba? <chuckles> Oo. Oo.
Oo. Parang hindi mo alam minsan di pagpasok mo, tanggal ka na pala kasi 'di mo naman naramdaman eh. <laughs>
Oo. Hmm. Oo, oo, yun talaga yung style talaga ng ano, ng leadership. Talagang makakatulong yun sa ano, kung talagang, ah, magiging okey o hindi ba yung trabaho no'ng no'ng no'ng team, 'di ba? Minsan ano na yun eh, um, red flag or parang hindi naman red flag, ano ba yung tamang term? Parang do'n mo na makikita kung okey yung pagiging ano mo, yung leadership mo, kung nagpa-perform yung ano, yung team or nagpe-perform yung department na hawak mo.
Ah, oo. Mm. Oo. Oo. Ayun, um, siguro ano tanong ko lang din, kayo po paano niyo parang hinahandle since parang mataas na din naman po yung posisyon niyo, para niyo tinatan <laughs> Pero may mas karanasan kayo so magpapaturo ako, paano niyo po hinahandle kapag parang, um, nagka-issue or parang may na-encounter kayong problem sa team niyo? Oo.
Mm. Mm. Ay naku, hindi mataas yung posisyon ko. <chuckles> Oo. Mm. Problem 'no, sa team. Ako ano 'yon, eh, ano lang talaga kahit hindi naman sa trabaho 'di ba kahit saan, kahit sa personal na buhay. Ang pinaka effective na paraan para malaman or para maayos yung isang problema is through communication. Komunikasyon talaga, di ba kasi kung yung problema man nagsi nagmula dahil sa trabaho 'di ba or may problema sa system. 'Di ba kailangan niyong pag-usapan, kailangan niyong magtulungan kaya nga kayo team, eh, 'di ba? Pero kung may problema na nga pero hindi pa kayo nagtutulungan nagkakanya-kanya kayo, talagang mahihirapan kayong ayusin yung ano, yung problemang 'yon. Kaya kailangan communication and teamwork 'di ba? Kaya nga kayo isang grupo, di ba yung sa paghandle ng problema at hindi kasi ako naniniwala do'n ,eh, gusto ko lagi ano decentralize lahat yung ano yung usapan, ayoko ng centralize ibig sabihin, ayokong ako lang yung nagsasalita, ayokong ako lang yung may ideya, gusto ko decentralize lahat kayo puwede magbigay ng idea puwede mag mag salita 'di ba?
Mm. Mm. Totoo. Mm. Totoo po. Mm. Ganda no'n actually. Oo. Mm. Mm. Oo. Ang ganda po non 'no, so parang, um, parang yung communication talaga hindi lang talaga siya sa, nagsasalita kundi yung pagiging mag magul mag magaling din or, ah, marunong makinig 'no, yung parang oo.
<sneezes> Oo naku, hindi ko sinasabi 'no, na magaling ako 'no, kasi mayro'n din naman akong lapses bilang ano, eh, bilang empleyado, 'di ba. Pero siyempre lahat 'yon ano, eh, um, napag ah, gagawa ng paraan lalo na kung nakikipag cooperate naman yung ano, yung team 'di ba? Mm, ikaw ba 'no paano sa tingin mo paano dapat maghandle ang boss, kapag may problema sa team?
Mm. Manager, oo Paraan, oo. Mm. Ayun. Ako kasi ano, eh, gusto ko palang maging boss, eh, pero parang 'di ko naman kaya, gano'n. <laughs>
Oo. <laughs> Oo, alam mo ganyan din ako nung umpisa. Hmm, hmm.
Pero ayun, siguro ano Oo, siguro yun, kagaya po ng sabi niyo, ang ganda po na parang nando'n yung communication, marunong tayo mag, ah, magbigay ng idea, tapos makinig din sa idea ng iba, 'di ba. And yun, feeling ko kapag kumukuha din ng ng result or kapag namimili ng mga idea dapat hindi lang yung sariling ano, kumbaga hindi bias. Kapag tinitignan din natin kung ano talaga yung parang, um, yung ugat siyempre nung problema, tapos kung ano yung pinakamagandang, um, solusyon na pinaka din magkakaroon ng epekto, 'di ba?
Oo. Oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. Mm, totoo. Mm, mm. Sang-ayon ako diyan. Mm, mm, totoo.
Tsaka ano po, feeling ko magandang aspeto din yung pagiging, um, pag-follow through. Kasi minsan hindi lang utos talaga, eh, dapat subaybayan din, eh. Tapos kumuha din ng update, i-monitor, oo.
Mm. Oo. Oo 'no, oo. Dapat talaga yung mga mga boss, yung mga leader hindi nag-uutos. Dapat tinuturo mo sa kanila kung pa'no gawin, mm. Oo, hindi ako naniniwala do'n. Siguro noon 'no, yung mga boss noon, yung mga makalumang boss 'di ba. Yung talagang, "Ako boss niyo, kailangan sundin niyo 'ko." 'Di ba. "Dapat ako lang yung masusunod." Ngayon kasi hindi na uso yun, eh. Mhm. Mm. <sniffs> Lalo na ngayon yung mga, sabihin natin yung mga, um, mid-level na ad na mga manager ngayon ano na, mga Gen Z na, mga millennial na, 'di ba. So iba na yung takbo, mhm.
Mm. Oo, pinapakita 'no. Traditional. Oo. Mm. Mm. Yun nga, eh. Ayun, ang ganda no'n parang oo, nga ang ganda no'n kasi parang, yung isang mabuting boss hindi talaga siya tagabigay ng trabaho 'no. Parang leader siya na nagbibigay ng direksyon, di ba. Oo.
Oo. Oo. Oo, kaya ka nga nandiyan, eh, kaya ka nga higher up, eh, kaya ka nga ikaw yung leader nila, 'di ba. Para tulungan mo sila umangat. Hindi yung para bigyan mo sila ng direksyon kung anong gagawin nila. Kasi alam na nila yun, eh, trabaho nila yan, eh, 'di ba. Mm.
Oo. Oo. Tsaka pinoproteksyonan din natin yung team kasi din natin 'no. Hindi lang natin lahat binibigay niri-risk sa kumbaga sa pag-utos, oo.
Oo, oo. Oo. Totoo, totoo. Ayun, oo maraming salamat 'no, sa usapan natin ngayong hapon. Ay naku. Grabe, 'wag ay, sus. Sige sige. <laughs> Oo, mm. Ako rin, nawa'y magkausap ulit tayo 'no. Mm, mm. Oo, maraming salamat at paalam.
Grabe. Oo, ako dapat nagpasalamat boss, grabe ka boss. Mm. <laughs> Thank you, thank you sa dami kong natutunan sa inyo. Grabe po. Ayun po. Oo naman, walang problema. Paalam po. Ingat po kayo palagi.
Mhm.